Sim.
É, a a gente não não tinha contato, eh, ela dormia no quarto separado, o o nosso filho tinha aca tinha 1 ano e meio de idade, ela não podia chegar perto dele.
Então aí. Nossa, então, aí você podia fazer uns umas ligações de vídeo, né, que ,eh, ajudava, né?
Dentro de casa a gente é. Dentro de casa, dentro de casa a gente se ligava em vídeo, porque, eh, é o 1º mês, né, depois já, tipo, usa álcool, usa isso, usa aquilo e então a mas é aí sim olha, você acabou me convencendo, realmente não tem como você não estar mais conectado online, pessoalmente, então realmente.
É, aham. É, mas, mas <laughs> É verdade, de alguma forma ou outra, né, eu acho que hoje em dia, eh, a gente não tem como fugir muito disso, por mais que você fala que você começou lá, né, eh, você é a última geração praticamente, porque você não teve contato quando pequena, já começou a ter o contato quando mais velho. Mas, essa geração de filhos, né, os seus filhos que vão mexer nisso e sabem mexer muito mais, vai ter outro outro outro aprendizado, outra visão, né?
É. Sim. Perfeito. Sim. Aqui é, a Essa é outra questão, né, o como como eu criar os meus filhos, eu tenho um filho de 7 ano e uma menina de 4 anos.
Uhum.
Sem que elas fiquem, eh, a palavra é, não é viciada é
É, é fica alienado no mundo, eh, online, é complicado, é outra questão, muito importante também.
alienada, né, do mundo. Exato, então é. Algo que me preocupa muito da criação deles é essa, porque o o menino não, eh eh, e ele ele não tem
É, e Hum.
ah, iPad, iPod, essas coisa, eu deixo ele usar o meu na minha frente, tipo pra não mas só isso, então, e os amigo dele já um que outro já tem, então.
Sim, sim, é.